जी, मैं तो अपने दिन में मैंने जैसे आपको बताया, कि सबसे सुबह पहले उठकर ना इस समय मैं व्यायाम करता हूँ। उसके बाद जो है आख़िर में पर्याप्त भोजन लेता हूँ, तो कहीं न कहीं ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। और उसके बाद जो है ना मैं थोड़ी देर देखे मैं झूठ नहीं बोलूँगा मैं थोड़ी बहुत देर जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता हूँ और उसपे ना अपने काम की चीज़ें देखता हूँ। जैसे मेरा जो काम जुड़ा हुआ है, मार्केटिंग से अ, ऊपर है मेरा काम तो उसके बारे में जो है मैं थोड़ी बहुत ज्ञान प्राप्ति करता हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपने काम करने बैठ जाता हूँ। तो कहीं न कहीं मेरा काम जो है सारा डिजिटल ही होता है। उसके बाद जो है उठकर मैं फिर पर्याप्त रूप से ना थोड़ी देर मतलब खाना-वाना खाकर अ, थोड़ा टीवी देखता हूँ या थोड़ा बहुत मनोरंजन करता हूँ। और उसके बाद जो है फिर मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर सैर पे निकल जाता हूँ अ, फिर शाम में आके थोड़ा बहुत काम अगर होता है तो बिल्कुल देखता हूँ। अन्यथा तो खाना खाकर जो है अपने परिवार के साथ पर्याप्त समय जो बिताता हूँ। तो ये काफ़ी एक बेहतर तरीक़े से मेरा जो है दिन है वो अभी बीत रहा है और हालाँकि मैं विश्वविद्यालय जब जाता हूँ तो मेरा दिनचर्या जो होता है उस पर भी प्रति जो है अलग बदल जाता है उस तरीक़े से। तो कहीं न कहीं मैं मानता हूँ ये हमारे ऊपर होता है कि हम अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए ना किस पर्याप्त रूप से हम क्या-क्या चीज़ें ऐसी ला सकते हैं, या मूड अगर हमारा ख़राब हो तो ऐसे क्या बदलाव ला सकते हैं। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ जो हमारे जीवन में जो है खुशी दे जाएँ। आपका क्या मानना है?
जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, अच्छा। बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल। हाँ, हाँ। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। जी। उ, बिल्कुल, बिल्कुल। सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ और मुझे भी लगता है ना कि जैसे अगर हम व्यायाम कर ले सुबह अच्छा भो हमें नाश्ता खाने को मिल जाये और कहीं न कहीं अपने पसंददीदा तरीक़े से अगर हमारे दिन की शुरुआत हो जाए तो हमारा दिन काफ़ी अच्छा बेहतर बीतता है। और मुझे लगता है ना कि दिन को बेहतर बनाने के पीछे ना हम खुद ही अपने ऊपर काम जिस तरीक़े से करते हैं उसपे बहुत निर्भर करता है कि हम कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं? हम क्या नई चीज़ों को सीख रहे हैं? या हम अपने उसी काम में क्या ग़लती कर रहे हैं? तो मुझे लगता है ना कि हम अपने अ, जैसे जो सीखना चाहते हैं, और अपने दिन को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं ना तो हमें खुद पे ही काम करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें?
हुँ। बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। जी। सही बात है। बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपकी इस बात से पूर्ण तरीक़े से सहमत हूँ, कि अगर हम बेहतर तरीक़े से काम सीखना चाहते हैं और उसे करना चाहते हैं तो हमें अपना दिन बेहतर बनाना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए अंत में मुझे आपसे बात कर-कर जो है ना काफ़ी अच्छी ज्ञान की प्राप्ति हुई, और मुझे पता चला कि अपने दिन को जो है हम किन-किन चीज़ों से जो है बेहतर बना सकते हैं। तो आपका ये सब ज्ञान मेरे से बाँटने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ किसी अन्य बारे में हमारी बात ज़रूर होगी।
जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बिल्कुल।